โอย เศร้า เอาจริง ๆ นะคะ เราร้องไห้แทบทุกเรื่องเลยค่ะ <laughs> เออ เป็นคน ใช่ เป็นคนแบบว่า เซนซิทิฟ เอาจริง ๆ ขนาดบางครั้งอะค่ะ ดูหนังตลกนะคะ แต่ถ้ามันมีแบบมันมีฉากที่มันเป็นอารมณ์อะ สื่ออารมณ์อะ เราก็ร้องไห้ เราดูการ์ตูน เราก็ ร้องไห้ เราก็ร้องหมด <chuckles> ำ
โอ้ แสดงว่า เป็น เป็นคน เซนซิทิฟ นิดหนึ่ง อา อืม <laughs> ก็เราอิน
ขนาดเราดู Lilo& Stitch อย่างเงี้ยค่ะ ยังแบบเรายังร้องไห้ เลย <chuckles>
ค่ะ โอ้ ก็ ดูแล้ว เราดูแล้วเราอิน อะไรงี้เนาะ
ใช่ค่ะ อย่าง Lilo& Stitch ที่เป็นภาคคนน่ะค่ะ ที่เป็นแบบภาค ไลฟ์แอกชัน ที่เป็นคนแสดงอะ เราก็ชอบมาก มาก ๆ เลยค่ะ อืม
อ๋อ ก็ดีจริง ๆ ค่ะ อ๋อ จก ยังไม่ได้ดูเลยค่ะ ก็คือน่าสนใจด้วย สนุกใช่ไหมคะ? จะ ไปทำดู
โอ้โฮ! มัน มัน <chuckles> น่ารักมาก คือจริง ๆ ก่อนหน้าเนี้ย เราดูภาคการ์ตูน ใช่เปล่าคะ เราก็ชอบตัวที่เป็น อ่า ตัว Stitch อะค่ะ ที่เป็น เป็นมนุษย์ต่างดาวอะค่ะ แต่พอมาดู ภาคเนี้ยค่ะ เราอะหลงรัก Lilo มากค่ะ เพราะว่าเด็กน้อยคนที่แสดงเป็น Lilo ก็คือเก่งมาก เก่งจนเราต้องไป ส ต้องไปค้นหาว่า ว่าน้องเป็นใคร อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะ อืม จนแบบ คะ?
ค่ะ เออ ค่ะ อืม อันนี้เคย ผ่านเหมือนกันค่ะ ยัง ยังไม่เคยดูเลย <chuckles> เดี๋ยวคงจะต้องไปหาดูบ้างแล้วนะคะเนี่ย
ไค้ โอ้โฮ น้อง ดูเถอะค่ะ น้องน่ารักมากจริง ๆ เดี๋ยวเราเล่า เราสปอยล์นิดหนึ่งตรงที่ไม่เกี่ยวกับหนังนะคะ แต่คือพอเราไปค้นหาอะค่ะ คือน้องคนเนี้ยเหมือนมา มาแคสต์หนังตั้งแต่อายุประมาณ 5-6 ขวบอะค่ะ น่าจะ 6 ขวบถ้าจำไม่ผิด แล้วคือน้องคนเนี้ยค่ะ คือเขาบอกแม่เขาว่า เขาอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กอะ ตั้งแต่เด็กน้อย <laughs> แล้วเขารู้เลยว่าเขาชอบสิ่งนี้ ใช่ คือเขาแบบเขารู้ เขารักสิ่งนี้ แล้วเขาเป็นน้องที่เป็นเด็กที่อยู่ในเกาะฮาวายตามแบบเดียวกับในเรื่องเลยค่ะ แบบแล้วน้องก็สามารถเต้นอันนั้นได้ แบบเหมือนในหนังเป๊ะ ๆ แล้วพอมันมีประกาศ คะ?
อา ได้เลย อืม อืม ค่ะ เออ ฝัน เส้นทางตัวเองตั้งแต่เด็ก ดีจังเลยค่ะ อา อืม อา เขาเรียกว่า <chuckles> born to be ใช่ไหมคะแบบนี้?
ใช่ คือแบบ เป็นขนลุกเหมือนกันนะคะ คือเหมือนประมาณว่า พอแบบมีประกาศอะ แล้ว แล้วน้องเคย บอกแม่เอาไว้ ใช่ไหมคะ ว่าอยากแสดง พอมีประกาศแม่ก็เลยพาน้องไป ไปออดิชั่น แล้วคือน้องออดิชั่นแบบหลายรอบมากค่ะ ถ้าจำรอบไม่ได้ ก็คือแบบจำไม่ได้ว่าเป็นถึง 10 รอบไหม แต่คือเยอะมาก ๆ ค่ะ คือเด็กน้อยคนหนึ่งที่ ที่แบบไม่ละความฝันน่ะ ไปออดิชั่นแบบไม่รู้กี่รอบ ๆ ต่อกี่รอบ จนสุดท้ายเขาเลือกน้อง แล้วน้องน่าจะแสดงตอนประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยแหละค่ะ อืม
อา อ๋อ ความพยายามมาก อืม แต่เหนือสิ่งอื่นใด ก็คือจะต้องมีครอบครัวที่แบบ ซัปพอร์ต นะคะ ถ้าเกิดแบบเขามีความฝันอย่างเงี้ย ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่พาไปนะ นี่ก็อาจ อาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้ อืม ดีจังเลยค่ะ แสดงว่าพื้นฐานครอบครัวเขาก็แบบ ซัปพอร์ต ลูกพอสมควร
จริงค่ะ อืม ใช่ค่ะ